Ну вот, а, <grunts> да, у меня у меня вот, допустим, в телефоне есть функция, а, э, у меня меня она очень, э, как бы мне очень нужна даже вот, э, стилус. Он прямо встроенный. А, вот. И я постоянно пишу все конспекты, все заметки, у меня нет тетрадей. Я просто ношу с собой телефон, и это очень удобно. Мне очень нравится. А, вот.
Ага. Ага ага. А, да, я знаю. Ага. Ага, у меня у мужа тоже телефон со стилусом, и он тоже очень, а, доволен. Не могу сказать, что всем советует, но он говорит: "Это то, что мне надо". Мгм. А у меня нет, и я поэтому даже как-то, м, мгм, спокойно к этому отношусь, если честно, мгм.
Да, то есть, м мне кажется, тоже не всем это нужно, м, да. Вот, ну, для меня это прям вот такая вещь, которой я реально пользуюсь, вот, а. Это не просто вот маркетинг какой-то, а очень удобно бывает переводить текст, выделять что-то с помощью этого прям вот. Для меня это было прям вот такая вот Я я постоянно радуюсь, когда вот достаю, не знаю, внутренне, потому что о очень классная штука.
Ага. Ага ага. Ну или быстро записать, да? Мгм. <laughs> Да. А почем, мне кажется, а, стилусы были, а, несколько там лет назад, и потом как-то на нет сошли. И щас ощущение, что снова вернулись, э, варианты.
Да, потому что мало людей люди пользуйся пользуются этим. Вот. Но когда стилус умный, то есть, он такой через, там, интернет, через Bluetooth подключается, и у него больше функций. Там, допустим, можно дистанционно фотографию сделать. Вот, это тоже очень удобно.
А, то есть это всё-таки такая, э, узкая выборка, мгм. М, м-да, да, точно. Он этим пользуется, и вот вы сейчас мне напомнили. Я понимаю, что да, он регулярно этим пользуется, когда пытаемся, а, заснять какую-то группу людей, мгм. И хочется быть вместе с ними. Я этим не пользуюсь, у меня этого нет, поэтому я даже не вспоминаю об этом. Но классная функция, согласна. Мгм.
Мгм. Да да да. Вот из такого, что под рукой, прямо. <chuckles> Вот, вспомнилось.
Фотоп <laughs> Да да да. Ага.
М, <clicks tongue> вот. Чтобы ещё могло только быть?